Sì, bene. Io ho sia mare che montagna vicini, quindi posso spaziare.
Eh. Hai visto un po' di 'sti tempi, no, quello che succede, no, io so' stato un po' in giro al mare o in montagna gli anni scorsi e ho visto che è tutto salito tantissimo, no, tipo il prezzo delle funivie se stai in montagna che ti ti portano, no, da da valle alla cima della montagna per poi magari appunto iniziare il cammino oppure proprio alla fine, no, e costano un sacco di soldi. Pensa una famiglia da 4 persone paga 100, 120€. Pagava 2 anni fa. Però comunque con l'innalzamento dei costi della corrente è tutto alzato. E poi anche
Mh-mh. Eh, sì. Eh, sì, sì. qua diciamo che i prezzi sono mhmm, sono stati maggiorati su tutti i fronti.
Eh sì, eh sì.
Ehm, anche un semplice B&B ad esempio prima, ce la si cavava a anche con un, mhmm, 30, 40 € adesso
Sì.
Eh, i prezzi sono esattamente, sì.
Costa tutto di più costa tutto di più. Sì, sì, sì. C'è un'inflazione abbastanza alta in Italia, poi gli stipendi non salgono e difficile. Infatti andrò
Mh. Esatto, sì. Quello è il problema, perché se, uhm, adeguassero uno ci starebbe.
Esatto. Capito. Però ecco, qua i salari non salgono, il costo della vita sale, gli stipendi che salgono sono solo quelli dei politici, perché se i loro ce li devono tra di loro siccome loro non li avevano uguali, 1 ce li aveva più bassi, li hanno dovuti alzare, capito, all'altro, se no ci rimanevano male. Però gli sa i salari medi non salgono e quindi poi noi dobbiamo
Esatto. E giustamente, eh certo. Perché siccome loro prendono poco era giusto
Eh, capito? Più il bonus di Natale per comprarsi l'iPad e le cuffie. Però sempre togliendo questo che comunque è corretto, è giusto, no, nei confronti della gente che guadagna due lire, però dico ...ehm, cioè nel senso dobbiamo stare attenti alle spese, no. Vai anche in spiaggia, spendi un sacco di soldi per 1 ombrellone e 2 lettini, quindi cioè, voglio dire
<chuckles> Certo, mi sembra giusto.
non è troppo sostenibile, no, rispetto a prima.
Sì, guarda, anche qui anche qui è così. Ehm, i prezzi sono lievitati tantissimo, anche appunto per un semplice lettino e ombrellone.
Ah, infatti io vado a spiagge libere.
Eh, ovv